Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы обычно справляетесь сы зы с разочарованиями в жизни?
Ух, ам, знаете, смотря какое разочарование, на самом деле. Мне очень помогают путешествия, вот когда какие-то горечи, что-то такое тяжелое случается в жизни. Я очень люблю путешествовать, это как-то мне помогает отвлечься, переключиться, знаете, если это глобально, м
Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Мгм. Ну да. А вам прям, а если у вас прям какой-то сильнейший стресс, у вас получается во время путешествий прям перестать об этом думать? Н-да, отлеч
Отвлечься? Да, да, помогает. А у меня у любое путешествие, вы знаете, даже вю в соседний город, я понял, что настолько меняет, мгм, помогает. Да к а, а что вам помогает?
Мгм. Ой, да-да-да. Абсолютно согласна. Оцените, даже в пределах города. Да, на самом деле даже в пределах города, а, или в пределах там, я не знаю, к у кого county, у кого там штат, у кого что. Ну, то есть это вообще так сильно ра ну, мне тоже, но я, м, чтоб совсем забыться, я люблю прям, знаете, в другую цивилизацию попадать. То есть, если мы, условно, там в западном мире живём, куда-то там, а какое-нибудь более простое общество, то есть, какую-нибудь там совсем там Южную Америку. Ну, то есть, это, м, это знаете, это вообще как будто другая жизнь. Э, она не всегда хуже, она не всегда беднее, я скажу, а, э, она не всегда лучше, но это просто другое. М, да-да-да.
Мгм. Да. Мгм. М. Мгм. Ха да, хорошая идея. Мгм. Мгм. Мгм. Такой контраст получается, да, между между тем, где ты живёшь и поехать. Да, это хорошая идея, вы знаете, я всё время тоже путешествую в Европу, в одни и те же города. А щас такая мода, все ездят в Азию, да и вот для меня Азия, вот мне страшно. Мне кажется, вот если что-то такое случится, я поеду, мне может ещё хуже стать, потому что у меня будет стресс, вдруг я не пойму ничего там. Но это
Конечно. М, да. Мгм. Да. Да-да-да. Да. М, мгм. Ну да, да-да-да. А вот знаете, кстати, а вы знаете, что даже в пределах Европы, ну, условно, там Германия, Испания или там, а, Швеция, а, я не знаю, Италия- это совсем разные, ну, как бы это вообще как будто разные миры. Да-да-да.
хорошая и п те да. Мгм. Ну да, однозначно. Да-да-да. Но всё равно, если я ву в моем понимании, что если ехать вот вообще там в какую-то другую, да, там цивилизацию, культуру, это вот для меня Азия в этом плане, м, совсем другие страны. Ну смотрите, а, это что-то такое глобальное. Вот, а если всё же сказать о том, как мне пом что мне помогает в каждодневных моментах справиться, то нави
Мгм. Мгм. Мгм. М, ня да. Да-да-да. М. Да-да-да. Может, вы и по магазинам ходите, кстати? Вот, э, вс я знаю, что многие, да. Мгм.
Магазины, знаете, онлайн-шоппинг. Онлайн-шоппинг помогает. Вот это хорошая вещь. Знаете, даже на работе кто-то там чем-то обидел, расстроил, всегда там можно открыть "Амазон", помечтать, посмотреть, какие там распродажи. Одежда. Мгм.
Мгм. Мгм. М-да. <laughs> Ну да. А вы ну, а, я я просто вот ну, я тоже люблю, но я стараюсь себя всё-таки от покупок сдерживать. Я в основном в корзину добавляю, потому что это получится покупка на эмоциях. Вот, и я, м, обычно вот потом смотрю на эти покупки, э, купила вот, ку слава богу, что в Штатах это всё ещё можно вернуть, а вернуть можно не везде, кстати говоря. А вот, а а реальный шопинг, что прям ногами идти и вот отвлекаться как вам?
Да. Мгм. Это правда. Правда. Мгм. Н-да, понимаю. Ой, не так много время есть, честно. Я много работал, вы знаете, м, мне даже не столько, м, а, физический процесс покупки помогает поднять настроение, сколько сам процесс. Знаете, иногда просто зайти на сайт, посмотреть, ага, распродажа, что там красивого есть. И, может быть, да, накидать в корзину и, э, даже может я не закажу, и забыть всё. <chuckles> Мо да, но помогает.
Мгм. Да. Да-да-да. Конечно конечно. М, и забыть, <laughs> и забыть, забыть, да. Ну это я согласна, это всё-таки, м, <clicks tongue> гормоны определённые вырабатываются радости, это нам как бы очень помогает. Ак а вообще, как вот в принципе, когда у нас такие эмоции в жизни, какие-то разочарования, как вы думаете, стоит ли делиться с другими, и лучше всё держать в себе?
Мгм. Да. Мгм. Та нет, однозначно, мне кажется, это тоже, это, наверно, вот один из самых таких, э, простых методов, да там позвонить подруге, другу и рассказать, что вот такая-то история. И мне кажется, наоборот, это это нужно, не то, что можно, а нужно рассказывать, и это тоже в своём понимании поможет справиться с такими, а, какими-то плохими моментами аф
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Да-да-да. Мгм. Мгм. Да, абсолютно абсолютно абса Я с вами согласна, потому что если всё держать в себе, это в какую-нибудь болячку, мне кажется, в конечном итоге, а, вольётся, образуется что-то вот нехорошее для нашего, э, как минимум здоровья. А вообще вот, а, вот такие вот, вот такой, ес можно его назвать, неудачный опыт, они вам, как вы вообще эти неудачи рассматриваете? Вы мудро к этому относь То есть вы считаете это всё-таки ошибками, которые потом, э, вы избегаете, или это всё-таки для вас более полезный такой опыт?
Мгм. Да, однозначно. Мгм. М. Мгм. Ам Ну, э, смотря как это потом, э, знаете к чему это потом выйдет. Мне кажется, некоторые неудачи и разочарования, они, а, потом пройдёт время, и можно там с друзьями посмеяться, да? Потому что есть какие-то моменты, которые в момент кажутся такими тяжелыми, страшными, да что вот всё, там всё как жить дальше? Да, в ми всё ни да, жизнь закончена, всё там какие-то расставания, а потом проходят годы, и ты понимаешь, что оно и к лучшему. Там, может, кто-то там бросил, что, м, разошлись наши дороги, но, допустим, я там друг
Ну да. Ну да. Да да да да. Конечно. Конечно, да. Разрушено. <chuckles> Да-да-да. Да. Конечно. Чем раньше е и и конечно, я думаю, что если в вы ни не друг другу не очень подходите, чем раньше об этом узнаешь, тем лучше. Годы драгоценные друг на друга не тратить, да.
Мгм. Да, м, как Да, встретите другого человека, да, или, да, кто-то разо кто-то разочарует в одном моменте, где-то посчастливится в другом. Вот
Конечно. Да, абсолютно абсолютно с вами согласна. А вообще, у вас были случаи, когда вы как-то готовились? Вот вы говорили тоже про отношения. Может быть, а, что-то подводило к каким-то разочарованиям? И м м, как вы думаете, вообще можно к такому подготовиться, чтобы не так больно было?
Мгм. Мгм. Ам, наверно, всегда есть какие-то, а, маленькие моменты, как сказать, какие-то подсказки. Всё равно, и я верю в интуицию, я думаю, что во многих людях это есть, просто многие люди закрывают, да, глаза на это. А я считаю, что про слушать себя в 1 очередь, да, и как бы и наверно, ф в сегодняшнем дне здо всегда нужно иметь план B. То есть в ка как бы всё хорошо ни казалось там, а, в жизни, в работе, нужно всегда думать о том, а что, если завтра я потеряю работу? Да, а что если вот мгм мгм.
Мгм. Мгм. Конечно. Да да да да. Конечно, да. Да, абсолютно. Н да Абсолютно. Конечно, ву абсолютно. Вот знаете, как выходит замуж, или женится, и всё, особенно когда переезжаешь в другую страну, и замуж выходишь, или женишься, и там не знаешь языка. Вот я по своему опыту знаю. Ты нь ты вот, знаете, одно дело, когда ты всё-таки, м, на равноправных, как бы правах с партнёром, а другое дело, когда ты вот в та в такой ситуации, когда ты в другую страну даже, которая тебе очень нравится, но ты не знаешь языка, ты не знаешь ваще, как там всё ус ну, как бы п толком ты с з ну, со временем узнаешь. У тебя муж местный, а ты там вообще не понимаешь, что происходит. Ну, то есть, а, ль лю вот я сморю, у меня ещё план B какой-то был, а вот большинство наших, соотечественниц, я смотрю, о них вообще, ну, то есть, если они расходятся, а, если они расходятся, они буквально на улице остаются, но просто ничего нет. Они себе никакую почву не готовят, ни никак вообще не готовятся к этому.
Эт никогда не знаешь, да. Мгм. Эм Н-да, чужая страна. Однозначно. Мгм. Да, м Мгм. М, да, многие люди, да? Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, да. Нет, нужно однозначно слушать себя в такие моменты. Я считаю, что, вот да как бы ф в опять же, возвращаясь к теме разочарования, что нь не все разочарования настолько плохие. То есть они могут в моменте казаться плохими, но спустя какое-то время это всё может б да, перерасти в какие-то да приятные и хорошие уроки, вот.
Да-да-да. Да-да-да. Да, да. Они уроки, это же наши уроки, конечно. А вообще, м, ну не знаю, вот вы вспомните в моменте, у вас было вот когда-нибудь такое разочарование, что вы щас смело можете сказать, что это вам прям вот на пользу пошло?
Мгм. А, наверно, вот всё-таки вот то, что мне первых приходит в голову, это наверно мои какие-то расставания, да, когда вот меня бросили, да, переставали люди общаться, и потом, спустя время, я понимал, что там это к лучшему, что так случилось. А были у вас какие-то опыты в жизни?
Да. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Конечно конечно. Ой, наверно, я уверена, что да. <laughs> Вот. Мне как-то даже вот знаете, э, а, мне б я этот на самом деле такой, мне кажется, м, а, из любого разочарования в итоге можно какой-то уро урок вынести. Вот д я даже не знаю, но, например, я, м, хотела в свое время поступать там в Москве был один ВУЗ, и я туда поступила, но меня мама не пустила, потому что там в а, большой город, и все дела. В 18 я в итоге в своем городе отучилась, но потом я посмотрела нет, я, кстати, не жалею, потому что, м, я училась в хорошем вузе в своем небольшом городе, но и я я много очень я училась на фило ф факультете отношений международных, я очень много начала вот ездить, э, с, э, университетских времен, а вот, э, вузе и вообще качество образования. Потом я знала выпускников того московского вуза, ну у них ну, во-первых, у них не было тех поездок, которые были у меня, хотя это очень известный московский вуз. Во-вторых
Голову ни ничего не приходит? Мгм. Да? Мгм. М. Мгм. Я чувствую. Да. Мгм. Да. Мгм. Да, вс в итоге ещё даже лучше вышло, да? И вот т мгм.
у ме меня вообще качество образования намного получше на самом деле. Я прям по ним это вижу, поэтому, ну, как бы вот видите, вроде такое разочарование, а в итоге ну, мне это ну да, да-да-да. Особенно, знаете, в таком возрасте это всё как-то кри ну, вот ф в почти подростковый возраст, там 17-18 лет очень тяжело всё это воспринимается.
Мгм. Мгм. Да. Да. Мгм. В итоге в получилось, что, м, даже лучше, да? Всё время Да. О да, я помню себя. Да, это либо да, либо нет. Вот это юношеский максимализм, да. Да, одн а, это в такой возрасте, да, всё кажется на грани, а, к э, добра и зла, смерти и жизни. И да и с нужно быть осторожным.
М-да. М-да, максимализм, <chuckles> да да да да. М Конечно. М-да, м-да, да-да. А вы с возрастом чувствуете, что вы начинаете всё-таки мудрее, к к таким вот разочарованиям относиться, да?
О, однозначно. Да, мне кажется, жизненный опыт, да, делает на, э, богатый жизненный опыт делает нас сильнее. Уже всегда продумываешь какие-то планы, уже какой-то есть опыт, и ты уже не так реагируешь, ты уже понимаешь, что н-да, завтра я там надо переспать, завтра я проснусь со свежей головой, и буду совсем по-другому реагировать на такие моменты. А во
Мгм, мгм. М-да-да-да. Конечно конечно, конечно. Мгм. Мгм. Ну конечно, а когда у вас вообще, вот, п э, ну вы чувствуете вот говорите интуиция, вот вы чувствуете, возможно, м, разочарование, вы начинаете, а, разговор, вот может быть, даже с вашим партнером, или с близким, что вот такое-то у меня предчувствие, и, м, да, вы начинаете, да?
Мгм. Ой, да. Однозначно. Да, да, нет, я стараюсь слушать, как я вот сказал, интуиция- это очень важно. Я стараюсь слушать свою интуицию, и вот, наверно, это то, что с годами как раз таки, а, п стало сильнее, да, пынь э, когда раньше каки на какие-то глаза можно было закрыть вещи и сказать себе: "Мне показалось". То спустя годы нет, если я какие-то чувствую знаки, то я уже пытаюсь как-то навести, да, поговорить, навести на эту тему, да, потому чтобы чтобы знаете, лучше успокоиться заранее вот, и либо знать уже какой-то план B иметь в голове, нежели чем столкнуться в туй в той истории, когда не ожидаешь. Может быть, у вас какие-то недавно были небольшие разочарования, что-то такое нелепое?
Мгм. М-да. Мгм. М-да-да-да. М-да. Обговорить, да, всё. Да. Конечно конечно. М-да, да-да-да. Конечно. Конечно, ам, мгм. О, вы уже знаете, <laughs> у меня на самом деле щас вот, а, с конца марта сумасшедшая жизнь, вообще, потому что я помогаю родителям там с кучей и у меня каждый день, вот каждый день я просто не понимаю, как я в сутках успеваю, э, вообще жить, вообще хоть как-то. Та у меня вот, буквально, нет ни секунды вздохнуть, на самом деле. У меня часто бывает разочарование, потому что, чтобы всё-всё это проходить, нужно нужно постоянно всё держать под контролем. Вроде кажется, что я всё держу под контролем, а всё равно случаются косяки. Да, вот, а, каждый день почти, на самом деле, ст случается какой-то косяк. То сделаешь там, а, с врачом, м, а, отца запишешь, там нет ни не выедешь, там нету этого аппойнтмента, то там в пере переписываешь, м, такси не приезжает, который должен. Ну, в общем, э, куча, на самом деле даже.
Да. М. Всё успевать, да? Мгм. Да. Мгм. А в итоге выходит всё н Да. Да-да-да. Да, это представляю, да. Мгм. У вас закалка есть, да, о каждый день какие-то истории случаются.
Ой, это очень тяжело. Ну, я д не настраиваю, что они случатся, но вот ну, е н может быть, даже не каждый день, но они случаются частенько. И я уже просто стараюсь
Ну. Подготовлены, да? Уже знаете, как действовать.
невозможно подготовиться. Ну да, я примерно знаю, но не всегда. Случаются такие истории, которые вот я не могу предугадать, и плюс, я уже стараюсь как-то сильно не реагировать, потому что, м, ну уже, э, я не могу. Я просто приняла, что я не могу всё держать под контролем, <chuckles> и вот разрываться, поэтому
Н а ну, м, мгм. Мгм. М-да, м. Ну, такие моменты, по крайней мере, вас закалывают. Вы уже знаете, что что к что ждать, что делать в такой ситуации. И наверное, вот это и есть тот самый опыт и мудрость, которая приходит со временем и в
Да да да да. Да. Конечно конечно. Да. А даже когда ты не знаешь, мне кажется, мудрость в том, что даже когда ты не знаешь, как поступать, ты просто отпускаешь и понимаешь, что это не в твоей власти, и всё, и ты всё контролировать не можешь. Вот, потому что я часть своей жизни вообще как бы очень, э, на релаксе живу, а когда я приезжаю, вот сю где я сейчас, у меня просто сумасшедший дом всегда. И я вот реально не могу минуты даже вздохнуть. Это очень тяжело, это очень тяжело. А вообще, вот, у вас были разочарования в близких людях? Вот прям, ну, с членах семьи, например? Как вы с этим боролись?
Мгм. Да. М-да, мгм, представляю, да. Родители, да, это сложно. Мгм. Ну, прям члены семьи не припоминаю, но близкие друзья, да, были, когда совсем не ожидаешь в э, от людей каких-то поступков. Да, такое бывает, к сожалению. Люди меняются, либо ты их не хорош и может быть мы не узнаём хорошо людей до конца, знаете, бывает.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Да, да, да. А как вы потом, как вы потом? Просто обрываете дружбу, когда разочаровываетесь в друзьях? Или вы пытаетесь поговорить, или или что вы делаете, да?
Ну знаете такое доверие уже, мне кажется, как говорится, доверие сложно заслужить, и легко потерять. И после этого, после таких разочарований, когда там, м, годами связывает какая-то дружба, очень сложно что-то наверстать. Вот, поэтому
Да. Мгм. Мгм. Ну да, да-да-да. Ай, а если это была, например, ваша интерпрета ну как, э, у мне бывает же, когда у мы что-то импрет интерпретируем себе по одному, а человек по-другому. У вас были ситуации, когда вот вам нужно было говорить, чтобы вы понимали, что вы хотя бы на одной волне?
Мгм. Ну нет, однозначно, как говари коммуникация, да-да, то есть не сразу так на одном слове, да, ну, то есть понять, что и как, то есть дь с диалогом, э, чтоб разобраться, да. К сожалению, такие истории случаются, но как вот вы сказали, всё-таки с о жизненным опытом такие истории они обогащают копилку, и уже легче относиться. Уже знаешь, как бы уже к они ар арикин д ну легче, скажем, легче, да, с каждым годом легче, потому что уже организм тренируи натренирован и да, и к есть пи всякие истории, и бывало и похуже. И знаете, уже можно се сказать, да вро вроде бы не самая уж п худшая история, которая могла да.
М, да-да-да. М-да. Мгм мгм. Конечно конечно. Мгм. Мгм. Ну конечно конечно. То есть вы легко отпускаете, да? Вы легко отпускаете людей? Да. Ну да-да-да. Да-да-да. <laughs> М Худшее, что со мной случалось. Абсолютно с вами согласна. На самом деле, очень мудро, мне кажется, даже близких людей кот м, у меня были ситуации, к большому сожалению, когда мне приходилось, ам, разочаровываться даже в людях, которых я с самого детства знала. Вот, особенно вот когда был 22 год и так далее, просто не ожидала, что люди, э, могут так себя ну проявлять. И на такие, м, м-да.
Мгм. Мгм. Да, м. Как говорятся, в беде, да, многие люди показывают своё лицо.
Э, это даже не беда, которая конкретно меня касается, но просто я не ожидала что вот настолько ужасные события будут твориться, и они будут ну вот вот это, а, вещать вот что они говорили в итоге. Я была вот шокирована, но вот так бывает. Спасибо большое. Да, вы тоже. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. До свидания.
Всё получится, да? Мгм. Не расстраивайтесь. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Да, и вам.